Hallo. Guten Morgen. Wie geht's dir heute?
Hi. Ich warte auf meine Lebensmittellieferung und dann kann ich endlich Kaffee trinken und dann geht's mir besser. Und wie geht's dir?
Aha. Ach, mir geht's nicht schlecht. Ich kann mich nicht beklagen. Ähm, noch 'n bisschen Arbeit und dann 'n paar Stunden frei, weißt du? Und natü und natürlich am Ende der Woche kommt 'n Feiertag und das, ähm
Oh, Okay.
es macht ja auch Spaß. Ähm
Genießt du deine Arbeit?
Äh, ja, die meisten Tage schon, äh, manche Tage nicht.
Mhm. Okay. Ja, ich genieße meine Arbeit eigentlich jeden Tag.
Und du? Genießt du deine Arbeit? Jeden Tag? Okay. Ähm
Ja, meine Arbeit ich meine, so, ich verdiene nicht so viel. Äh, aber dafür genieße ich meine Arbeit.
Mhm. Okay. Und wofür gibst du denn dein Geld aus?
Ja. Ich versuche vorsichtig zu sein. <laughs> Also ich mit Lebensmitteln, spare ich eigentlich nicht mein Geld. Da würde ich jetzt
Mhm. Mhm.
da, ähm also, ich kaufe schon ich versuche schon von günstigeren Supermärkten einzukaufen, aber ich würde trotzdem noch ich würde trotzdem organic und freie Landhaltung und all das kaufen.
Ja. Ja, Okay. Macht Sinn. Ähm, äh, w k jetzt sag mal, gibt es denn oder gibst du viel Geld aus für Sachen, die einfach Spaß machen, aber nicht so viel nutzen?
Ja. Ne, ich denke, <clears throat> da bin ich sehr praktisch. Ähm, ich gucke immer darauf, dass wenn ich was kaufe, dass es viel Nutzen hat. Auch wenn es
Ja. Mhm.
<snorts> Wenn's 'n Kleid ist. Es hat ja auch schon viel Nutzen eigentlich. Ich meine, es ist sehr wichtig in der in unserer Gesellschaft, dass man gut aussieht. Ähm, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das nur aus Spaß kaufe. Das hat schon auch 'n Nutzen.
Ja, ja. Ja. Mhm. Ja. Äh, sage mal, bist du denn, ähm denkst du viel drüber nach, bevor du Geld ausgibst? Oder ist das mehr so impulsiv für dich?
Ähm meistens denke ich drüber nach. Meistens. Ich habe auch schon Einkäufe gemacht, wo ich nicht so viel drüber nachgedacht habe, ja. <chuckles> Man muss nicht immer alles überanalysieren. Und ich habe auch keinen
Mhm. Ja.
ich mache auch keinen so Budget wie manche Leute, dass ich jetzt, ähm, gucke: „Was sind meine Eingaben Einnahmen, was sind meine Ausgaben“. Und ne, das mache ich nicht. Ich habe es in meinem Kopf so ungefähr, ich weiß, wie viel Geld ich mache pro wie viel Geld ich verdiene pro Monat. Auch auch das variiert natürlich auch, aber ungefähr in meinem Kopf weiß ich ja, wie wie die Variation ist, right? und
Ja, mhm. Mhm. Ah. Ja. Ja. Und
ja, und dann und dann mit Ausgaben, wenn man da echt nur kauft, was auch was man auch wirklich als nötig empfindet und man weiß ja ungefähr, wie viel das dann ist am Ende. Dann muss man das jetzt nicht immer alles, ähm
Mhm. Ja.
Aufschreiben.
Okay, aber, äh, hast du denn schon mal, äh, was gekauft? Und dann hast du das im Nachhinein bereut und gesagt: „Oh, nein, wie dumm war ich?“
Äh hm, lange, lange her. Das ist schon lange nicht mehr passiert.
Mhm.
Ja, weil auch, wenn ich etwas kaufe, ähm da gibt es ja auch die ähm, die Umtauschperiode. Und
Ja.
und in der Zeit, überlege ich mir noch vielleicht, ob ich es behalten möchte oder nicht. Das sind ja 30 Tage normalerweise Minimum.
Mhm. Ja, kommt drauf an, was das ist, aber ja, ja. Äh
Und dann Ja, und dann und dann, wenn ich das das ist ja mehr als genug Zeit, um das zurückzuschicken.
Ja, das stimmt.
Um das zu bereuen. <chuckles> Ja.
Ja, u und das 'n bisschen zu benutzen und dann <chuckles> ja, genau. A
Ja, oder 'n bisschen zu benutzen, auszuprobieren und dann wieder zurückbringen. Das kommt auch vor, ja.
Ja, ne, das das stimmt. Gibst du denn, ähm Heutzutage Geld aus für was anderes, als du, vielleicht vor 5 Jahren Geld ausgegeben hast?
Äh, ne, ne, überhaupt nicht, hat sich nicht geändert, würde ich sagen. Ähm, ja, 'n bisschen weniger Kleidung kaufe ich heute, als damals.
Mhm, interessant. Ja, weißt du, ich ähm
Mhm.
ich versuche auch Geld zu sparen. Im Moment haben wir so viele Projekte um das Haus herum und das kostet 'ne Menge Geld und ähm, ja, so ist das eben, aber weißt du, was ich schon
Aber ist ja gute Investition, oder? Ist ja 'ne
Ja doch, doch. Das das ist glaube ich weißt du, dann können wir hier in Rente gehen und brauchen ums nichts zu kümmern. Ähm, für 'ne lange Zeit und mhm.
Also, dann sind sie ja fast keine Ausgaben, denn das ist ja fast einfach a nur 'ne Investition.
Stimmt, aber man muss das Geld ja erstmal verdienen, weißt du?
Ja, ja, wenn das so teuer ist, wenn das so große Ausgaben sind.
Ja, wirklich. Also, ich war bei Home Depot hier letzte Woche und habe fast 1.000 $ ausgegeben in nur für nur Farbe. Weißt du?
Mhm. Nur Farbe, oh mein Gott. <laughs> I ich werde hier nie überleben können. <laughs>
N Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, ich sage dir, es ist es ist teuer. Also, ähm
Es ist alles so wahnsinnig teuer, ja. Unglaublich.
Es Wirklich, wirklich unglaublich. Und jetzt Benzin ist hier jetzt 5 $ pro Gallone. Äh, und, ja, da musst du die ganze Zeit arbeiten, weißt du? Und dann noch versuchen, äh, äh, 'n bisschen zu sparen. Und das versuche ich jetzt, äh, in diesem Alter, weißt du, bisschen mehr zu sparen und, ähm
Mhm. Ja. Weil du hattest Vergangenheit mehr, ähm, Ausgaben. Du hast gut verdient, so also du hast wahrscheinlich viel ausgegeben dann auch, oder?
Ja, aber ich habe ich habe auch gespart. Also so ist das nicht. Und irgendwann mal, ähm, bekomme ich das, ähm das Haus meiner Mutter, wenn sie nicht mehr da ist, weißt du, also, ähm
Oh, ja, was wären wir ohne unsere Eltern?
Ja, das kannst du
Es ist heutzutage so schwierig, ähm
Das kannst du sagen.
Ja, Gott sei Dank, ähm haben wir gute Eltern. <chuckles>
Ja, ja, also, ähm, i äh, ich ich kann mir überhaupt nicht vorstellen also, ich habe von meinen Eltern schon hm über 30 Jahre nichts genommen. Aber weißt du, ähm, wenn ich das nicht, äh wenn das keine Möglichkeit wäre gewesen wäre, dann
Mhm.
wäre ich heute einfach nicht, wo ich heute bin.
Mhm. Ja.
Und ich bin mit genug, äh, Jungs zum College gegangen deren Eltern, die, äh, nie unterstützt haben, weißt du und das ist dann 'ne ganz andere Welt.
Ja, das ist Wahnsinn. Und das konnten wir uns ja nicht aussuchen.
Leider, leider.
Da haben wir viel Glück gehabt.
Ne. Ja, ja. Aber weißt du, äh, irgendwann mal muss man ja auf auch auf seinen 2 Beinen stehen und sagen ja, ähm, also, hm, ich will kein Geld mehr von euch. Und, ähm, ich mache das alleine, auch wenn es sehr anstrengend ist, auch wenn
Mhm.
man nicht alles haben kann, was man haben will. Äh, irgendwann ist das mal das Richt das Richtige zu machen. Weißt du, dass man, ähm, kein Geld mehr von denen nimmt. Im Gegenteil, im Gegenteil. Man soll dann für die ausgeben, weißt du.
Oh, okay. Ja, ähm ja, das wäre toll, wenn man den Punkt erreicht. Dass ich ich habe ich hätte das auch schon mal gerne gemacht, einen Urlaub für meine Mutter gekauft, äh, weil sie zu sparsam ist, aber
Ja, den P Genau. Ja.
Ja, hm, daraus ist nix geworden und jetzt, äh, kann ich es mir nicht mehr leisten.
Na ja, nun, ähm, irgendwann wirst du dir das schon leisten können, weißt du?
Ja, vielleicht, ja.
Aber ja. Na ja, da musst du eben <giggles> noch noch sparsamer sein mit was mit dem, was du aus äh, kommst, weißt du.
Ich glaube nicht, dass ich noch sparsamer sein kann, weil, wie gesagt, es gibt so manche Dinge, mit denen kann ich nicht sparen. Also ich möchte das nicht, weil dann
Nein, nein.
Weiß nicht. Also, es gibt ja so manche Sachen, da möchtest du einfach nicht sparen.
So so, wie du gesagt hast, so organische Sachen, äh äh, Lebensmittel zum Beispiel.
Ja, ähm, das so Lebensmittel, was ich in meinem Körper tue, würde ich nie sparen. Und dann, ähm, was ich auf mein Gesicht schmiere. Ich kau ich kaufe jetzt nicht die die die teuersten Cremes, weil ich weiß ja auch, dass das total unnötig ist, oftmals, aber ich
Mhm. <laughs> <chuckles> Ja.
Ich gebe schon Geld dafür aus. Also, ich würde jetzt nicht sagen: „ich ich werde jetzt kein Geld mehr dafür ausgeben.“ Das würde ich auf keinen Fall tun, das
Mhm. Ja, ja, als Frau
Verstehst du? Das sind einfach zu zu hohe, ähm, Priorität.
Na ja, als Frau als Frau sind die, ähm, äh, die Erwartungen von der Gesellschaft auch viel höher noch, glaube ich, weißt du? Und, ähm, da ist das eben, da ist das ö eben nötig.
Ja. Ja, es ist ja auch irgendwo 'ne Investition. Ich meine, wenn man jetzt nicht mehr ähm, kein Geld mehr für die Pflege ausgibt, da kann dein Leben dann auch ganz schnell <chuckles> ähm
Dann dann will dich keiner mehr, sags s sagste du, he?
Ja, kann dein kann dein Leben ganz schnell 'ne andere, 'ne 'ne schlechte Richtung eingehen, meine ich, ich
Ja, leider ist das so, weißt du? Das ist alles nur vieles ist oberflächlich, weißt du? Wie man aussieht, wie viel Geld man verdient, äh, dies und dies und das, aber, ähm, also
Ja.
ich weiß nicht, wenn Leute so sind okay, lass mich dir mal so sagen und vielleicht vielleicht bin ich auch, äh, hm, so altmodisch aufgewachsen, aber wenn Leute so sind, dann glaube ich nicht, dass 'ne, äh, Beziehung, 'ne Ehe, äh, über lange Zeit ü überleben kann.
Äh. Es kann aber sein, ich meine ich dass Männer so am Anfang sehr, sehr, ähm, aufs Aussehen achten, ja? Ähm, und dann, wenn sie wenn sie
Mhm.
ich meine, wenn sie sich dann verlieben, dann ein bisschen weniger. Also, nicht jetzt 100 % also, nicht so 0, es geht nicht wird nie auf null sein, natürlich.
Mhm. Mhm.
Ist ja auch bei mir nicht nicht auf 0. Ähm, aber aber es wird ein kleines bisschen weniger sein, wenn sie sobald sie verliebt sind, oder?
Ä I i ja, i ja, okay. Aber dann sag mal, wenn du verheiratet bist <clears throat> und dein Mann nach 20 Jahren, okay, wird total dick und unattraktiv.
Äh, für mich ist das jetzt nicht so 'n großen Ding, okay?
Ach s mhm.
Also das ja, also ich ich bin schon sehr treu. Weil man das ist ja die Sache ist ja, wenn man sobald man sich verliebt, ist man ja auch in den Charakter verliebt. Und dann spielt dies das Aussehen 'n kleines bisschen weniger eine Rolle.
Mhm. 'N kleines bisschen oder gar nicht mehr.
Kleines bisschen. Ne, für Männer wird's immer 'ne Rolle spielen, bin ich mir 100 % sicher.
Ne, ne, für für Frauen, für dich.
Ähm, spielt immer noch 'ne klein bisschen 'ne Rolle. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, weil ich habe es ja noch nicht erlebt, ob das dann komplett weg ist. Ich weiß es nicht.
Mhm. Ja.
Also, ob ob das ob das, ähm ob das überhaupt keine Rolle spielt, weiß ich nicht. Weil ich bin ja mit noch noch n niemand so lange gewesen, dass sie sich so verändert haben.
Ja, ja. Ja, ja, ja. Guter Punkt. Ja, weißt du, äh, da musst du aber mal darüber nachdenken. Weißt du, wenn du wenn du jemanden findest der nicht so ist dann, äh, ist es nur 'ne 'ne Frage der Zeit, bis das auseinandergeht. Weißt du?
Der nicht so ist?
O der nicht so ist, dass er sagt: „Okay, ich will immer die äh, 'ne sehr, sehr attraktive Frau haben“, weil, ähm, du wirst nicht immer attraktiv bleiben. Du wirst auch mal altern.
Ja, aber ich möchte, äh, jemand, der ich meine, das ist ja auch verständlich, dass sie jemand wollen, der attraktiv ist. Aber woher weiß man denn, dass die nur darauf fokussiert sind? Ich meine, ich würde mal davon ausgehen, dass jemand, der 'ne Familie möchte, dann auch treu ist und
Mhm.
Ich verstehst du? Das ist ja dann wieder was anderes.
Ja. Ja, das ist 'n ganz anderes Ding, weil dann sind Kinder da drin und, äh, dann ist es egal. Weißt du?
Ja, exakt, genau, ja.
Ja. Hey, hör mal zu, äh, gutes Gespräch, ja, äh, vielen Dank für deine Zeit und hoffentlich bis bald.
Mhm. Bis bald, tschüss.
Tschüss.